Sì, sì, infatti cioè e eran belle, qualcosa abbiamo visto, ma non ci siamo concentrati specificatamente su luoghi da entrare e visitare, ma piuttosto vedere, ehm, le le le città, i paesini o i mercatini. Poi, però, una meta, <chuckles> chiamiamola mainstream, l'abbiamo dovuta fare per forza, anche perché è praticamente il sogno della mia ragazza, ehm, essendo lei, ehm, sfegatata di Harry Potter, si sa che poco fuori Londra c'è il Warner Bros Studios, dove, appunto, fanno vedere le scene originali del film, tutti gli oggetti di scena rea
Eh. Cos'er Ah! ah, ah, ah. Ah, quindi avete f avete fatto questa questa gita anche lì a vedere questa questa questa cosa particolare. Ma poi a Londra a Londra ci son delle cose oltre a quelle cose un po' più banali, per esempio, ci sono i i giardini botanici di Kew Gardens e ci sono tante cose belle da vedere, insomma, diciamo da un punto di vis ma poi, diciamo, era, m'hai detto, prima di Natale, periodo natalizio, così?
Assolutame Esatto, sì, sì, uno o 2 settiman
E il clima e il clima e il clima com'è com'era? Parliamo di clima, cioè, girare per le strade, la gente, magari, di sera, quando c'è movimento.
A allora, diciamo, ehm, i i il clima possiamo, ehm, parlarne in 2 modi, il clima proprio inteso come meteo atmosferico oppure anche come clima di, ehm, diciamo, sensazione natalizia. Allora, per quanto per quanto riguarda, ehm, il clima <exhales> metereologico, ovviamente abbiamo beccato u un po' di giorni di pioggia e anche giorni abbastanza freddini, ma non era tanto un problema perché noi eravamo belli corazzati a livello di giubbotti, ehm, guanti, cappelli, quindi il freddo non l'abbiamo sentito.
Eh. Eh, spiegami un po', spiegami. Appunto, ci Oggi ci so ci sono tutti questi ind questi indumenti tecnici oggi che, insomma, non non ti bagni, resti abbastanza asciutto, a meno che, vabbè, non ti metti non stai ore sotto la pioggia.
Anche quello sì, sì, eravamo belli belli <chuckles> protetti e sarà che, magari, noi non abbiamo beccato giorni particolarmente freddi, però il freddo di base non l'abbiamo, ehm, sofferto.
Beh, poi sì, nord Europa è inutile, lì, vabbè, quella stagione lì, un po' di piovosità, un po' di cose. Quello è una cosa proprio fisiologica, no, che bisogna accettare. Eh.
Sì, è normale. Esattamente. Ehm, per quanto riguarda invece il clima natalizio, eh
E invece il clima è ambie ambiente ambiente, persone, movimento.
Ecco. Allora, movimento, tantissima roba, cioè. era, mhmm, bello come si poteva passare da strade super mega trafficate, piene di persone, piene di gente che si muovono, parlano, urlano, <chuckles> corrono, così, a come bastava, tipo, prendere una micro stradina laterale, magari un po' più nascosta, per ritrovarti in un quartiere tutto tranquillo, mhmm, diciamo, pieno di casette stile inglesi molto carine, quindi si passava dal dalla frenesia di una grande metropoli alla tranquillità di quasi un cam di un paesino di campagna, eh. Mi ha fatto molto, molto, ehm, impressione, in senso positivo, questo cambiamento.
Certo. E